मतलब ऐसा तो किस्सा नहीं है मतलब जो क्रश होता, है ना अभी भी अभी भी मेरे बहुत सारे लोग हैं। जो ऐसा मतलब गाड़ी में ही हम लोग जाते हैं ना तब, जो ट्रैफिक सिग्नल में जो लड़की कोई रुकी रहती है। सब देख लें, देख के भी उनको क्रश हो जाता है, वो कैसे होता है पता नहीं। <chuckles> जी, मतलब मिनट सिर्फ़ 5 में आप जी, आप मानो या ना मानो सिर्फ़ 5 मिनट में क्रश होता है वो बंदे को। <chuckles>
कोई किस्से रहे हो? हुँ, हुँ। हाँ। अच्छा, अच्छा। आपको क्या हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा, हुँ, हुँ। <chuckles> अच्छा। हुँ, हुँ। अरे! अरे! बिल्कुल समझ गया मैं, आपकी बातों को समझ रहा हूँ। मुझे तो हर दिन ये हो जाता है पता नहीं कैसे। <chuckles> अरे! हाँ, और उसके बाद भूल भी जाते हैं, घर आके तो कई बार आप देखोगे। चेहरा भी याद नहीं होगा।
जी, जी, हाँ, <chuckles> वही होता है, और और अगले दिन और सेम दूसरा, वो लड़की और सेम क्रश <chuckles> ऐसा होता रहता है, मेरे लड़के
बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जो जैसे आपका क्या मानना है अगर जैसे देखिए आप प्यार करते हैं इससे तो अगर आप उनकी अगर बातचीत आपसे कम हो जाए। तो क्या रहता है परिणाम? कई बार आपने कुछ ऐसा परिणाम सोचें हैं और कभी आपकी बातचीत अगर जैसे 1 हफ 2 हफ्ते के लिए 1 महीने के लिए बंद हो गई। तो फिर क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या लगता है आपको प्यार में अगर ऐसा हो जाए कभी?
जी। जी। तो मतलब, ये तो होना नहीं चाहिए। ये तो पहली बात होना तो नहीं नहीं चाहिए मतलब इसको बरकरार रखना चाहिए। इसमें ये क्यों होता है मतलब दूरी जो जब लड़का-लड़की दूर होते हैं या दूसरे गाँव में रिलेशनशिप में दूर होते हैं, तभी ये मामला आता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब ये मामला होता है, मतलब ये क्यों होता है मतलब कोई आ उसका जो दूसरा लड़का पसंद आ जाए या कोई उसका जो फ्रेंड है, कोई भी हो वो। अगर जी, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता ह। ये तो ब बिल्कुल चल रहा है अभी बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड से निकल लेती हैं, ये सब लड़की लोग। ऐसा ही चल रहा है। तो इसको हम टाइम नहीं देना चाहिए उसको। <chuckles> इसलिए मैं बोलता हूँ, हर हमेशा बात करो। अगर हो सके तो दिन में एक बार बात करो, ऐसा बरकरार रहेगी, जी, जी, थोड़ी अटलीस्ट थोड़ी देर को टाइम निकाल के बात करना चाहिए, समय निकालना चाहिए हम सबको भी।
हाँ, हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। शहर में अच्छा, बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड हाँ जी। <chuckles> वही होता है। हाँ जी। <chuckles> हुँ, हुँ, बिल्कुल। <chuckles> हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। थोड़ी देर के लिए शायद। हुँ। उ हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात तो आपकी एकदम सही है कि हुँ क्योंकि देखिए ना दोस्तों में तो चलता है दोस्त जब अब 1 साल बाद भी मिलोगे तो वैसा का वैसे ही आपको, वै वैसा रहेगा, पर जो प्यार है उसमें तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अंतर आ ही जाता है। तो चलिए आपसे बात करके मुझे काफ़ी मज़ा आया। उम्मीद है आपसे फिर से दोबारा बात हो, <chuckles> धन्यवाद।
जी। ये मेरा <chuckles> जी, बिल्कुल। जी। जी, मुझे भी मुझे भी बात करके और सुनके अच्छा लगा। <chuckles> जी, बिल्कुल, धन्यवाद।